Ähm, Trennung. Also, weil dann gibt's eigentlich keine Möglichkeit, dass wir das also, wir könnten es natürlich noch mal also, jein, es gibt noch die andere Möglichkeit, äh es gibt noch die Möglichkeit, dann einfach zu heiraten über ESTA und dann halt für das, ähm, CR-1 sich zu bewerben. Aber wenn ich glaube, wenn man schon beim K-1 abgelehnt wurde und dann halt das CR-1 beantragt, das ist, ähm ich weiß nicht, ob das so gut ankommt und ob man dann die Chancen noch hat oder nicht. Also, theoretisch ginge das noch, ähm, und ja, aber, äh, eigentlich, äh, das war's.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm, ja, weil ich weiß halt nicht ob, äh d-d ich ich glaube, Sarah wird dir auch was sagen. Die, äh, hat ja 'ne ähnliche Situation gehabt, dass sie in den USA war und ihr Freund sollte ja eigentlich hinterher und, äh, hat aber kein Visum bekommen. Sie kann aber auch nicht ausreisen einfach so und, äh, dann hat der sich halt auch dann von ihr getrennt. Äh, nur ich hätte jetzt auch gedacht, eventuell Plan B wäre vielleicht gewesen, dass e dass er vielleicht dann hierher zieht oder ihr irgendwie zu woanders nach Kanada oder so.
Jo. Mh-mh, leider nicht. Also, er hat ähm, ne, also, er hat halt eigentlich 'nen relativ guten Job dort und, ähm, er hat halt keinen Schulabschluss und er kann auch kein Deutsch. Und ich glaube, damit sind halt seine Chancen in Deutschland relativ schlecht.
Mhm. Mhm. Na ja, kein Englisch? Ich glaube tatsächlich
Äh, der kann kein Deutsch. Der kann kein Deutsch.
Ja. Ja, aber wie viele Fachkräfte b müssen Deutsch können? Es werden ja explizit Fachkräfte im Ausland angeworben, die auch kein Deutsch können. Die lernen das dann hier.
Ja, aber der kann ja nichts. Er hat ja nichts. Nicht gut, das stimmt, aber was also, ich weiß nicht, ob er das so machen will. Ich kann's auch verstehen, dass er halt sagt: „Ne.“ Ähm, und ich wir hoffen jetzt erst mal, dass alles mit dem K-1 gut geht und dann kann man ja immer noch weiter gucken. Also, wie gesagt, dass 'ne Alternative ist ja auch CR-1, äh, dass man dann in Deutschland heiratet, das anerkennen lässt und dann
Mhm, mhm. Mhm. Ja i Mhm. Mhm.
ah, ja, was halt Ewigkeiten dauern wird und so, ne? Aber, ähm ja, ich hoffe jetzt erst mal, dass das K-1 einfach durchgeht, ähm, genau.
Mhm. Mhm. Ja, du, ich ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, aber ich fand's halt von Anfang an halt auch 'n bisschen schwierig zu sagen, dass man ausgerechnet jetzt in die USA auswandern möchte, äh, mit allem, was da grade los ist. Nina hat ja jetzt auch erzählt, sie ist froh, dass sie jetzt ihren Flug rausgebucht hat sozusagen.
Hm, ja, also

Oh, ne, oh, ne, hör bitte auf mit sowas. Oder g am besten auch noch der Mettigel. Aber
Mhm. Hm, ja gut, Mettigel ist noch okay und, äh, ähm
Ne, oh, ne, das kann ich gar ich kann alles gar nicht ab von also, all sowas ist für mich irgendwie Katastrophe, ich weiß auch nicht, ja. Aber, ähm, auf jeden Fall haben die dann einfach mal so 'n halbes also, mehr als 'n halbes Kilo Sülze am Stück gekauft und meine Kollegin hat die extra noch gefragt, äh: „Wollt ihr euch die äh, woll soll ich euch die schneiden in Scheiben so?“ Und dann meinten die so: „Ne, wir nehmen das am Stück.“ Und dann die hat mich auch noch angeguckt. Die dachte sich auch wahrscheinlich so: „Oh Gott, diese Leute.” Und dann, ähm ich ich dachte halt: „Solange die dafür bezahlen, ist mir das auch egal, was die damit machen.“ Also, wir werden aber das Rätsel um die u um die verlorene Sülze niemals lösen. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Ich weiß nicht, ob sie es gegessen haben oder keine Ahnung.
Ach so. Ja gut. Mm. Mhm. Wir inhalieren das. Mhm. Mhm. <chuckles> Ich ich ich weiß es auch nicht, aber, ja, Sülze, da sagst du was. Das ist
Ich kann mir auch vorstellen, dass es lecker ist. Also, ich kann mir ich habe es nie probiert, ne? Ich finde das auch allein
Ne. Das klingt ja schon nicht lecker.
Es sieht halt auch nicht lecker aus.
Ja, eben.
Und das sind so weil ich habe ja an der Theke gearbeitet und es gab immer so 'n paar Sachen, wo ich halt echt sagen muss: „Okay, irgendwie“ Ne, die ich hätte die niemals im Leben probiert. <laughs> Also also, ich ich verkaufe das, okay, ich fasse es an, ich schneide es, okay, alles ne, alles gut
Mhm. Mhm.
aber ich, äh ich werde die Sachen niemals selber probieren, ganz bestimmt nicht.
Ja, ne, äh, Blutwurst gehört da übrigens auch dazu, bin ich auch kein großer Freund von.
Zungenwurst, Zungenwurst.
Ah, ja, sowieso alles alles, was Innerei a alles, was nicht wirklich Primärfleisch sozusagen ist, sondern aus irgendwelchen Innereien und so was, da bin ich eigentlich sowieso auch schon weg. Also, das, äh
Ja, aber bei mir auch Leberwurst tatsächlich. Also, das mögen ganz viele Leute, aber ich kann ah, ne, Leberwurst kann ich auch gar nicht ab. Ja, du
Ja. Ich mag keine Leber. Aber insofern, äh, schönen Abend noch und viel Spaß.
Ja, danke dir auch. Tscha